多分、あるので、ま、そゆ時はもう、あの、ある程度、あの、せ各アプリに設定しま、事前にしといて、なんかそうゆう風に、触んないようにじゃないですけど、多分そやって、例えば、制限されてますとかって出てきたら、多分、あ、ちょっと、あの、なんだ、あの、注意注意が来てるってなって、触んない意識にも、一つ、つながるので。
はい。 はい。 ああ。 はい。 はい。 はい。 ああ、確かに。
まあ、そうゆう制限を、各アプリでしてもいいかなっていうのもありますね。
はい。 ああ、なるほど。 そのなんか、今ちょっと、疑問に思ったんですけど
あ、はい。
なんか、他のなんか、結構、自分の周り、あんまそういう、なんてんすか、自分も含めて、あんまりそうゆうスマホの、なんつうすかね、スクリーンタイムの設定とかしてないんですけど、なんかおっしゃっていただいたのは、結構、なんてんすかね、結構時間とか、気使われてるような感じだったんですけど、どなんか、どうゆうきっかけで、そうゆう、そこまでなんか、厳しくっていうか、しようってなったのありますか？
あ、はいはい。 はい。 はい。 あ。